Nah, kal terus yang satu lagi mungkin apa ya, mungkin waktu ya, waktu.
Mhm mhm.
Misalnya nih kayak udah jam 1:00 gitu, jam 1:00 pagi gitu kan, udah subuh tuh males banget makan di luar soalnya karena apa ya, makanan di luar di jam segitu juga enggak banyak gitu kan. Bener enggak? Iya kan? Mending ya.
Iya iya. Iya iya iya. Dan adapun mesti itu makanan yang enggak sehat sih sebenarnya. Iya iya iya iya.
Benar benar dan kayak, eee, apa ya, dan sulit juga gitu mungkin. Mungkin di kalau di daerah-daerah yang ramai gitu mungkin masih ada, cuman kalau kayak di, apa namanya, di perumahan-perumahan yang ini kan kadang emang agak susah ya nyarinya, jadi lebih prefer makan di rumah aja gitu, misalnya kayak makan, apa ya, Indomie lah atau apalah lebih gampang ya kan.
Iya. Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya sih.
Mhm, itu sih kalau saya tuh, kalau ada cuma 2 itu buat namba e Itu menurut saya sih berpengaruh juga mhm.
Iya. Mhm mhm. Ya kalau nambah lagi kayaknya itu cukup sih. <laughs> Itu udah udah udah ya faktor yang umumnya, Mas, ya yang mempengaruhi, iya iya. Ya kalau bicara tentang makan di rumah atau makan di luar itu mungkin yang penting kita sadar akan pilihan kita ya, Mas, ya, yang itu berdampak ke baik itu berdampak ke tubuh maupun ke dompet, yang penting seimbang lagi lah pokoknya semuanya, iya iya. Bener kan Mas, ya?
Ya kan. Umum banget ya, ya ya, bener bener. Mhm. Ya ya, bener bener. Ya, benar banget tuh. Jadi seimbang ya. Iya iya iya, benar benar benar benar. Karena juga juga buat apa, buat kebaikan diri sendiri juga ya kan.
Iya itulah. Mhm, bener bener bener. Ya.
Pilihannya kan ada di kita juga buat yang milih, mmm.
Yup. Iya iya iya makasih banyak ya Mas ya, obrolnya menarik banget. Terima kasih, sehat selalu.
Iya bener. Iya makasih banyak hari ini. Seru banget seru banget.